Misalnya ini nih, apa namanya eee, kita udah jalani nih seharian itu apa namanya, mood-nya masih tetap bisa seperti itu sampai pulang balik gitu, sampai sore, sampai malam gitu, atau ada nih saat-saat di mana, oh ini jam-jam sekian biasanya, atau kena sesuatu yang, eee, pul berat misalnya gitu ya, paling berat misalnya apa, eee, misalnya presentasi gak diterima atau apa gitu yang akhirnya merusak mood itu, eee, di sepanjang hari itu, ada nggak pernah kejadian seperti itu? Jadi ada apa ya, sempat misalnya koles dikit lah ya, eee, jadi mood-nya nggak terus-terusan bagus nih gitu, gimana tuh?
Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Ya pasti ada sih kalau kayak gitu tuh, pasti pernah lah kan, tapi ya seperti yang aku bilang tadi kayaknya
Mhm.
eee, <chuckles> cukup terima aja sih sebenernya, kembali lagi tadi kayak penerimaan aja gitu kan. Ya selagi itu bukan salah kita kan, kecuali kalo emang salah kita anggaplah gitu, kayaknya, salah kita mungkin kita adalah penyesalan gitu kan, itu tuh manusiawi sebenernya kan untuk menyesali apa yang sebenernya kita gak inginkan terjadi, gitu. Tapi ya kalo udah di titik itu sih sebenernya apa boleh buat, yang penting kita tuh evaluasi aja gitu kan, apa sih yang bisa diperbaiki, eee, di waktu selanjutnya.
Kembali lagi ke <chuckles> kembali lagi ke ini ya, heeh. Mhm. Iya betul. Nah ada gak selain apa eee, olahraga, selain bikin smoothie, itu yang tetap bisa menjaga kebugaran gitu? Misalnya nih meditasi kayak gitu misalnya. Ada gak kebiasaan kayak gitu? Kan ada orang tuh yang suka meditasi mhm, atau sarapan tertentu nih yang bikin mood-nya jadi bagus gitu, ada nggak kayak gitu?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Kebiasaan ya. Iya iya iya. Mhm. <chuckles> Mhm. Kebiasaan ya, paling khusus sih, eee, gak ada, tapi sesekali adalah meditasi, gak tiap hari juga kan. Tapi kalau memang, eee, ingin menenangkan pikiran gitu kan, misalnya nih pikiran tuh lagi kayaknya agak berkecamuk gitu kan, banyak, eee, yang harus dipikirin mungkin bukan cuma dari kerjaan, tapi dari sisi pribadi, keluarga, temen, dan lain-lain. Nah itu aku sering sih meditasi kayak di tengah malam gitu, bukan pagi hari sih sebenernya, ya lebih pada malamnya aja gitu kayak heeh, jadi merenung aja sih tengah malam.
Mmm, malam ya. Oh oh dini ha pagi hari? Mmm, mhm mhm.

Sebenernya simpel aja sih karena, eee, kalau kita ngeliat orang-orang kan baru bangun tidur itu apa yang mereka lakuin? Mereka tuh malah buka HP, scroll gitu kan. Nah, itu sih sebenernya salah ya karena s eee, kita tuh kan buka HP tuh kan hiburan yang kita liat kan. Nah sebenernya konten-konten yang kita lihat tuh sebenernya itu tuh menguras dopamin gitu. Jadi yang baik itu kita t dopamin dopamin, iya jadi
Betul, heeh. Apa itu topamin ya, topamin? Oh dopamin- dopamin, oke, iya, heeh.
Dopamin, iya, jadi kita tuh sebenernya kalau balau bangun tidur tuh, jangan sentuh HP, kita bangun, cuci muka, habis cuci muka, kita coba workout kecil-kecilan gitu. Kalau aku ya, pribadi aku tuh seringnya push up gitu, push up 25 kali sampai 30 kali. Enggak sampai semenit loh itu iya, mhm, push up dua puluh lima sampai tiga puluh kali, enggak sampai semenit itu, heeh. Terus
Heeh heeh heeh. Wow, wah lumayan ya. <chuckles> Enggak sampai semenit itu? Wah, kalau udah yang biasa ya? <laughs>
<laughs> Kalo sering-sering dilatih mah gampang itu sebenernya. Iya, setelah heeh, setelah itu tuh aku kalau ada waktunya ya, aku kalo ada waktunya aku bakal coba lari gitu, lari pagi yang tipis-tipis aja sekitaran komplek gitu. Iya, lari sekitar 30 menit.
<chuckles> Oke. Lari pagi. Hmm, berapa lama itu mulai dari oh 30 menit ya, dari push up sampai lari pagi. Hmm.
Tigas Tiga puluh menitan aja gitu, iya heeh. Kalau gak ada waktunya atau waktunya mepet aku bakal coba jalan kaki aja sekitar komplek gitu. Karena udara pagi itu kan segar gitu kan, jadi itu tuh mempengaruhi mood kita jadi lebih bagus sebenernya, heeh. Nah setelah
Pastinya ya. Nah kalau misalnya, apa namanya mhm, setelah itu apa nih aktivitas yang dilakukan? Langsung siap-siap berangkat kerja atau aktivitas lain atau gimana?
Mhm.

Waduh, kalau soal ini memang, ya, adalah terjadi beberapa kali, gitu kan, yang hal-hal yang terjadi tuh, kayak ngerusak mood aja, gitu kan. Aduh, padahal hari kita tuh rasanya udah bagus banget, gitu kan, sepanj eee, sampai titik itu, kan. Tau-tau, ada aja yang ngerusak, gitu. Yah, kalo itu terjadi sih, eee, kita tuh, ya bisa apa, sebenernya, kan. Itu kan di luar kendali kita, tadi. Kalau ngatasinnya kan? Eee, ngatasinnya tuh paling ya <sucks teeth> berdamai aja sih, di denga dengan diri sendiri. Terus, eee, te tetap ucapin ke diri sendiri, kalau ini tuh bukan salah kita. Jadi kan kita udah melakukan ha yang semaksimal mungkin. Tapi, kalau itu terjadi, ya kita apa boleh buat, gitu.
Mmm. Mhm. Ya, gimana tuh? Gimana ngatasinya? <laughs> Iya, kan ada tuh, orang yang, eee, mengatasinya tuh, mungkin, mungkin habis meeting pagi kena semprot, gitu kan, ya kan, terus habis itu iya kan? Terus habis itu, eee, apa namanya, "Oh, udahlah!" Mau keluar dari ruang dari ruang meeting, gitu ya, terus kita duduk mungkin, langsung dengerin musik, kadang kayak gitu, kan. Atau, nggak tahu, mungkin sih, malah ada yang cari snack, gitu kan, wa ke jajanan, gitu kan? Macem-macem, ya. Nah, kalau Kakak apa cuman, "Ah, ya udahlah!" Gitu aja, santai aja, lanjut lagi, atau <giggles>
Iya. Pen <laughs> Iya. Mhm. Mhm Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Aku sih orangnya, gimana ya? <chuckles> Aku tuh, orang kayak gini, eee, <tsk> agak stoikisme sih ko stoikisme ya, kalo nggak salah, namanya itu, dalam psikologi, gitu kan. Jadi, hal-hal yang kita tuh, di luar kendali kita, dan itu terjadi, kita ya udahlah, gitu kan. Eee, penerimaan aja, gitu. Karena, bukan sal pertama, bukan salah kita, yang ke-2, kita nggak punya kekuatan apa-apa, gitu, untuk meng untuk, eee, menghindari itu, kan. Kayaknya memang udah, istilahnya dalam bahasa Inggris tuh, bound to happen. Jadi, eee, mangkanya udah garisnya bakal terjadi deh, ini, kek gitu kan. Jadi, ya gitulah, gitu kan. Iya, karena kita mau ngamuk-ngamuk juga, mau banting-banting barang, pecahin ini-itu juga, <scoffs> sampai berapi-api, kayaknya nggak bakal merubah apa-apa. Jadi kan, buat apa, sebenarnya?
Heeh. Mhm. "Ya udahlah"? <laughs> Gitu. Santai aja. <giggles>

Iya iya, berarti sudah, ini ya, udah tahu jadwal ya? Ah, iya. Pernah enggak sih, eee, misalnya nih, eee, malam tuh udah misalnya ada lemburan, terus habis itu kita harusnya, udah mau tidur, udah jadwalnya tidur belum tidur ya kan, terus tiba-tiba kesiangan gitu. Nah, kan tuh buru-buru banget. Ne a eee, malamnya kita nggak kepikir bahwa, eee, akan kesiangan gitu kan, jadi mungkin masih dipikir bisa bikin tuh smoothie pagi, tapi ternyata ket kesiangan, gitu. Nah, terus habis itu nggak sempat se bikin smoothie nggak sempat olahraga gitu, mempengaruhi nggak sih?
Mhm. Lupa jadwal, iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. <laughs> Aduh. Untuk ke mood sendiri sih kayaknya enggak terlalu ada pengaruhnya sih kan memang tapi memang ya disayangkan sih kalau kita, eee, terlewat waktunya gitu karena kesibukanlah. Ya namanya kita orang dewasa kan pasti ya punya, kesibukan kerjaan, gitu kan. Jadi memang kadang-kadang, ya, hal-hal tersebut itu kan menyita waktu kita, gitu kan. Tapi mhm, tapi kalau soal ada nggak pengaruhnya ke mood, ya mungkin ada dikit banget sih tapi yang penting kalau kita selagi kita bisa keringetan, gitu, pagi-paginya, itu aku rasa bakal lebih pengaruh sih ke dopamin dibanding soal smoothie tadi. Smoothie itu kan cuman lebih ke sarapannya aja.
Enggak ya? Iya, betul sekali. <laughs> Berarti lebih heeh, lebih kuat ke ini ya, lebih kuat ke motivasi untuk tetap menjaga mood untuk tetap bugar, gitu kan. Nah, eee, jadi kalau misalnya nih, eee, bangun pagi, habis itu, eee, langsung olahraga tuh, push up, segala macam, itu, mmm, apa, diawali dengan, eee, minum air putih dulu nggak nih? Biasanya kan ada saran tuh, eee, bangun pagi tuh mer minum air putih ya kan, banyak gitu misalnya e 1 gelas besar gitu kan, baru aktivitas ya kan. Nah <laughs> iya kan? <laughs>
I Mhm, iya. Iya, mhm. Mhm. Iya. Ya, pastilah. <laughs> Mhm. Iya iya iya iya. Aku aku minumlah pasti, gitu kan. Heeh. A aku lup aku lupa nyebutnya air putihnya karena emang aku p aku pikir kan semua orang kan pasti minum air putih, gitu kan, bangun tidur. Ya jadi kayaknya e aduh kayaknya nggak perlu dikasih tahu gitu kan. <chuckles> Ya, sama kayak orang makan, gitu, semua orang kan pasti makan, gitu.
<laughs> Loh kan ng soalnya ada nggak yang nggak suka. <laughs> <sniffs> Kadang <sniffs> Heeh. Ada yang nggak suka minum air putih loh. Jadi ada orang iy
Ada ada sayangnya sih emang ada, heeh.
Iya, mhm, gitu kan. Jadi kan kebiasaan sehat itu kan dimulai sebenarnya dari minum air putih saat bangun tidur ya kan? Nah, baru diikuti aktivitas lain kan, gitu kan. Nah, oke. Habis i eee, apa namanya, eee, misalnya push up, olahraga segala macam ya, bikin smoothie, nah, apakah aktivitas, eee, hari-hari yang seperti itu, itu bisa menjaga mood sepanjang hari? Atau ada nih siang-siang atau, nggak sampai sianglah udah kena, eee, sesuatu di kantor atau di mana tuh yang bikin akhirnya merubah mood. Gimana tuh?
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Sesuatu di kantor ya? Itu emang kadang-kadang ada aja sih.
Gimana tuh? Ya, misalnya ada yang yang buruk ya, nggak, maksudnya nggak buruk banget sih tapi ada yang, "Wah, kok tidak sesuai dengan yang diharapkan, nggak mulus-mulus amat," gitu. Gimana tuh jadinya?
Iya. <laughs> Mhm.

Kalau dari segi pikiran tuh ya apa? Aku sendiri, ya?
Kalau Kakak sendiri gimana? Kalau Kakak sendiri yang mengalami gitu? Mhm.
Mhm, nah kalau aku sendiri sih, aku tuh jarang ya punya, eee, masalah ya sampe s nyangkut di pikiran, gak bisa dilupain sampai akhirnya susah tidur, paling kadang-kadang memang ada sih saat-saat tubuhku tuh di mana mmm, kayak susah aja tidur, kayaknya susah terlelap gitu kan, mungkin iya, mungkin karena kurang capek atau gimana gitu kan. Iya, jadi, paling aku tuh solusinya tuh minum susu gitu, karena susu tuh salah satu minuman yang bisa bikin cepet kita cepet ngantuk, jadi aku minum susu 2 gelas biasanya, heeh.
Terlalu, keterlaluan iya betul, mhm, terlalu lelah betul. Mmm, gitu, ya? Langsung ngantuk <laughs> atau gimana nih? <laughs>
Dalam tiga puluh menit, is 1 jam itu terasa sih, eee, mata tuh udah mulai sayu-sayu gitu kan, kayaknya udah, eee, pulau kapuk itu udah mulai memanggil istilahnya. <chuckles>
Gitu, ya? <chuckles> Jadi, apa namanya sudah punya trik gitu ya atau strategi nih, wah kalau kayak gini, eee, harus begini, kalau ngantuk tengah malam, apa belum ngantuk tengah malam supaya bisa ngantuk ini pakai minum susu misalnya kayak gitu ya. Jadi, eee, istilahnya udah tahu ya kebiasaan tubuhnya seperti apa gitu kan ya. Karena kan kadang ada orang itu yang nggak kenal sama kebiasaan tubuhnya, jadi ya, eee, kalau nggak bisa tidur, pusing sendiri tuh nggak tahu harus gimana kan ada yang kayak gitu, mhm. Oke, mhm, ya menarik sekali nih, eee, apa namanya ceritanya ini tentang rutinitas pagi sehingga, eee, tetep bugar gitu ya, tetep mood sepanjang hari gitu, ya. Nah, terima kasih banyak ya atas, eee, berbaginya, nih.
Iya. Iya. Mhm. Bener, banget. Iya. Heeh. Ada. Heeh. Mhm.